Genau, das stimmt.
Wenn wir jetzt mal so 'n, ähm, kleinen Schlenker weg von der Schule machen und jetzt sagen: „Okay, die, äh diese junge Person, dieser junge Mensch hat irgendwie auch Talente und Anlagen und Einigung und möchte vielleicht, äh, was was komplett Neues lernen, ähm, was ihn grade interessiert, aber hat gar keine Ahnung, wie wie er da jetzt rankommen soll.” Wie wie würdest du 'ne Empfehlung aussprechen? Du kannst dir auch gern 'n Thema ausdenken, was was dann jetzt, äh, das das Themengebiet für den Teenager wär, was er lernen möchte.